มีเลยค่ะ ถ้าเรารู้แล้วว่างานเนี้ย พรอเจกต์เนี้ยค่ะ มันจะค่อนข้างใช้พลังกาย พลังใจเยอะ แล้วก็ใช้ระยะเวลานานน่ะค่ะ เราก็จะตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ กับตัวเองเลยค่ะ ถ้าสมมุติว่าเราจบพรอเจกต์นี้แล้ว เราให้รางวัลตัวเองเป็นอะไรดีนะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เป็นการปลุกขวัญกำลังใจให้ตัวเองได้ทำงานต่อไปเรื่อย ๆ จนจบพรอเจกต์อะค่ะ ใช่ค่ะ ๆ อันเนี้ยเห็นผลได้ดี เช่น เช่น ค่ะ ถ้าสมมุติเราจบพรอเจกต์นี้แล้ว อา พรอเจกต์นี้ค่อนข้างใหญ่แล้ว ถ้าเราทำเสร็จอะเราจะได้ผลประโยชน์มาก ๆ แน่เลย อาจจะได้รับคำชมจากหัวหน้า หรืออาจจะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เราก็ บิลด์ ตัวเองเลยค่ะ ถ้าเราทำพรอเจกต์นี้ได้นะ เดี๋ยวเราจะให้ตังค์ ให้รางวัลเป็น อ่า กระเป๋าสัก 1 ใบ ร อา หรือรองเท้าใหม่สักคู่หนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้รางวัลตัวเอง อา เนี่ยค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น ๆ ให้กับตัวเองอะค่ะ เนี่ยก็เป็นการเพิ่มพลังกายพลังใจในการทำงาน ลุยต่อได้ 100%แน่นอนค่ะ
อืม โอ้โฮ ถึงขั้นปลุกขวัญกำลังใจเลยเหรอคะ? เช่นยังไงคะ พอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ? อืม อืม อืม ก็คือเป็นการให้รางวัลตัวเอง คล้าย ๆ กับสเตปแรกเลยนะคะ ขั้นตอนแรกที่ว่าต้องให้รางวัลตัวเองด้วยเป็นการ เป็นน้ำหวาน แต่อันนี้เป็นเรื่องของ เป็นของชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ อืม แล้วถ้าเกิดว่ามัน มันยม มันเหนื่อยวันนั้นน่ะ คือทั้ง 2 อย่างเนี่ยเอาไม่อยู่อะค่ะ เคยมีแบบปรากฏการณ์อย่างนั้นบ้างไหมคะ?
อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ อันนั้นก็เรื่องเล็กน้อย ๆ ค่ะ ค่ะ อืม